Eh questo è un gro un grosso un grosso dilemma. In generale il progresso non è sempre positivo come <chuckles> come come si prova a intenderlo. Ecco, mhmm, progresso talvolta può anche essere qualcosa di nocivo per certi versi, per l'ambiente, per la natura, ma per l'uomo stesso. Ehm, noi oggi chiaramente grazie ai vaccini, ehm, ad esempio abbiamo sconfitto in qualche modo una una pandemia che comunque ehm, poi per com ognuno diciamo ha il suo punto di vista, però poi i dati sono incontrovertibili, cioè io mi baso <chuckles> mi baso sui dati, ehm, grazie grazie al vaccino in qualche modo abbiamo affrontato comunque una una malattia che era mortale, ehm
Mh. Esatto. Esatto. Ci siamo Infatti abbiamo avuto modo di avere uno strumento di difesa, ehm, questo ci ha permesso appunto di, ehm, debellare quella che è stata una pandemia, quella che arriva.
O comunque di diminuire gli effetti gravi, ecco su soprattutto quelle persone che rischiavano, ecco più di altre, ecco.
Sì, sì assolutamente sì. Certo, ehm, mi viene in mente anche l'utilizzo delle, mhmm <clicks tongue> dei progressi che la scienza ha avuto nei confronti di altre patologie altrettanto, mhmm, pesanti tipo tumori, tipo, ehm, l'HIV. Quindi
Sì. Ass assolutamente sì. Assolutamente. Oggi ci sono ad esempio, uhm, hai detto bene ad esempio l'HIV, ehm. fino a 20 anni fa era una malattia ecco che ti ti ti ti ti ti mangiava nel in pochissimo tempo. Oggi, mhmm, non non non si è debellata però, uhm, si si si riescono in qua ehm, si riesce a frenare in qualche modo ecco, l'avanzamento ecco, della malattia.
Esatto, cioè veramente pochissimo. A convivere. Sì, sì, sì, ti riesce non solo a frenare, ma anche a conviverci in uno stadio, mhmm, piuttosto normale. Certo è una terapia che, mhmm, dovrai seguire per tutta la vita, però appunto ti permette di avere una vita.
Cert
Cosa che fino a 20 anni fa non era non era concepibile.
Sì, sì, sì, sì, sì assolutamente. No assolutamente. Ehm, a me viene da chiedermi in realtà quali saranno i progressi tra 20 anni, fra 50 anni, perché oggi ecco, ehm, insomma poi malattie come il cancro, come alcuni tumori ecco oggi comunque sono poi, ehm, insomma, ehm, non non sono curabili. Ecco in chissà se attraverso anche l'utilizzo della tecnologia, ehm, mhmm, l'implementazione ad esempio, no, dell'intelligenza artificiale a servizio comunque della medicina ci son tanti settori, tanti ambiti che si stanno in qualche modo trasformando grazie, ehm
Sì. No. Sì. Sono anche molto, ehm, interscambiabili alcuni settori per riuscire a raggiungere il risultato, quindi migliorare la salute delle persone, oppure avere un impatto positivo su delle scoperte che possono aiutare, come appunto il caso dei tumori.
Sì. Assolutamen